Oye, ¿qué película o serie te inspira para vestirte?
Mira, yo creo que ha sido como una compilación de películas y series, pero sí, sí creo que me ha influido mucho lo que veo en la tele para vestirme, ¿eh? Em, yo creo que la primera que se me viene a la mente es una película de Lindsay Lohan, allá como los 2000, em, que era la de Confesiones De Una Típica Adolescente No no no ni siquiera la de confesiones, la de Freaky Friday, Un Viernes de Locos. Ajá, sí. Aunque la vestían chido e en en las películas a ella, pero la de Un Viernes de Locos siento que me marcó así.
Mira. ¿Ah, sí? Sí. <laughs> ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo que te hizo, eh, valorar que te gustaría vivir eh, vestir como ella? ¿O lo llegaste a hacer, o lo sigues haciendo?
Lo sigo haciendo un poco, yo creo. Es que, estaba chido, porque ella tenía como una banda, y se me hacía así s supercool, y también me me acuerdo de la guitarra que que traía ahí, y y me acuerdo que la primer guitarra que yo compré era una guitarra muy parecida a esa. O sea, de verdad como que me gustaba mucho la estética que le dieron en esa película a Lindsay Lohan, y pues estaba así como como punk, pero pero lindo, porque bue bueno, obviamente es Disney, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, era así como un punkcito como fresita, así como girly. Me gustaba mucho, hasta la fecha. <laughs>
No me digas. Sí. Sí. Sí. Y de este personaje, eh eh, ¿me podrías describir unos 2 o 3 elementos clave de ese look?
Sí, mira, de hecho, tiene una escena en la que es como importante el look, porque trae una, em, una blusita con un como, eh con un con un estampado de guitarra, así es un círculo, y viene una guitarra eléctrica adentro, y ella ella se la pone al revés. <chuckles> Está chistoso porque se la pone al revés, porque dice que se ve chido como las costuras por fuera, y hay toda una escena de esa de sobre esa blusa, y yo me acuerdo perfecto que a mí me gustó muchísimo eso. Y luego las chicas traían como cargo pants, así como como militares, ¿sabes? Así como ya no eran como apretadísimos, aunque o sea, apenas lo skinny apenas venía, pero, eh, a aquí ya se veía como chido, las las vestían como Avril Lavigne, ¿sabes? Como que ese era el intento, y luego una de ellas traía un choker, em, traían como cadenas, se se veían chido, la verdad, como que se veían <chuckles> cool, pues eran 3, estaban en una banda.
Sí. Mm. Ujú. Sí. Ujú. Ujú ujú. Y Incluso esto que comentas de voltearse la playera y tener las cors costuras por fuera llegó a ser tendencia también, ¿verdad?
Sí, justo, y la verdad que es culpa de esa película, yo creo, eh, casi casi, o sea, y obviamente ya era tendencia como en el under, pero tendencia, así como tan mainstream, yo creo que fue culpa de esa película. <laughs>
¡Ah, mira! Ujú. Entonces, podríamos decir que, eh, Lindsay Lohan, el personaje que hizo, ¿fue lo que en concreto te te marcó?
Sí, la verdad sí. Digo, también me han gustado muchas otras cosas a a a lo largo de de la vida. Por ejemplo, en un punto, creo que como que me vestía más tranqui y era como me vestía como como la de crepúsculo.
Ujú.
Que era así como más más tranqui, pues es es como, mm, así como muy gringo, la verdad, como muy Abercrombie, yo me me acuerdo, como esas, em, como la las blusas en cuello v, <chuckles> y así como colores como gris, azul, negro, blanco, como más a más apagadón. Y siento que tuve una etapa así, ¿eh?, como más tranqui, y fue por Crepúsculo, como que el también la la línea visual de Crepúsculo estaba muy marcada, de que así como que colores muy fríos.
¿Co cómo es? Ujú, ujú. Ujú. En particular de esa película, ¿alguna escena o algún protagonista que consideres que te inspira para vestirte?
Sí, Bella, la principal. Em, en la segunda película, eh, s que es como cuando hay una escena que pasa como todas las estaciones, está en su cuarto y está como superdeprimida, y pasan todas las estaciones, y es una toma bien padre porque e ella está sentada en una en una silla, enfrente de una ventana, y hay y hay una cámara que la rodea, así que hace un círculo alrededor de ella, y y van pasando las estaciones a su alrededor. Me encanta esa escena, la verdad está así superbonita y me gusta lo que trae. Pues, la vestían así como
Ujú. Sí.
de que como franelas de cuadritos, ¿sabes? Así como más tranqui, pero pero estaba padre.
O sea, clásica la vestimenta, ¿no? O sea, algo algo clásico.
Sí, sí. Clásico y de y de cualquier manera siento que como Crepúsculo también estaba como alternativo, como que toda la toda la, am, pues todo era como alternativo, como emo, gótico, porque sí estaba más gótico definitivamente. Luego de ah, como que ah, conforme va creciendo, Bella se va haciendo más gótica, eso me gusta.
Ujú. Y en esa escena en particular que dices que pasan todas las estaciones alrededor en esa toma, ¿ella como protagonista le fue cambiando su vestimenta conforme pasaba la
No. De hecho, no le cambia la vestimenta. Está chistoso eso. Le dejan la dejan igual vestida y solo cambian las estaciones. Entonces, está como raro ese contraste. Me gusta, la verdad.
Ujú. Entonces, eh Lindsay Lohan, Bella de Crepúsculo, ¿alguna otra influencia que te inspira para vestirte hoy día?
<chuckles> Sí. Pues, yo creo que cuando es algo así más extra, eh yo ¿qué- qué año es Edward, Manos de Tijera? <chuckles>
Ochentas noven finales- finales de los ochentas.
Ajá, pero me me gustaba cómo los vestían Sí, a los dos, a a a la principal ya al final, y y a, pues, él que trae el mismo outfit, que ya es como hasta un meme, pero a mí me pues, sí me gustaba.
¿Y los sigues utilizando esos outfits?
Pues sí, com como que cuando es como algo así muy específico, ¿sabes? Como que una fiesta muy acá o algo así, pero sí es algo que me gusta, como, em, la chaqueta de cuero y con con muchos como ¿cómo se llaman estos que no son cadenas, pero como estos broches? con ajá, como, no no estoperoles, pero más bien como si fueran cadenas, pero con pedazos de tela, no sé cómo se llame, como que parece que la que la que la chamarra tiene muchas secciones. Como parece una cham una chamarra acá como de de de fuerza, <chuckles> pero en negro, que tiene así como que muchas secciones, se amarra en muchos lados, y también los pantalones así. Siento que eso es como de esa película. O sea, en general, como mucha moda, es porque en esa película salía como él vestido así, como con muchos amarres y muy exagerado.
Ujú. Estoperoles. Ujú, ujú. Ujú. Claro. Claro, claro. Ahora, ¿consideras que tu manera de vestirte, habiendo sido inspirada por una película o una serie, también ha inspirado a otras personas alrededor tuyo?
Em, no sé, no sé, la verdad, eh, em. Supongo que sí, hasta cierto punto. <chuckles> Pero pero no sé, siento que yo también, o sea, soy muy, em, como que no estoy tan casada con un estilo. O sea, sí, pero no, siento que también tiene mucho mío, aunque me hayan inspirado. Siento que yo también, pues, uso colores más alegres. Em, como que también luego, ha habido muchos movimientos fuera de las películas, ¿no?, que me han que me han inspirado a vestirme.
Ujú. Ujú.
Entonces, pues, o sea, como no es tan marcado, no sé qué tanto he influenciado a alguien. Supongo que sí, e inevitablemente todos lo hacemos, ¿no? Tengo tengo hermanas más chicas, pero, bueno, no sé, es que mis hermanas tienen unos estilos tan diferentes.
Oh, pero, has Pero, bueno, entonces, ¿no ha habido alguien que tú concretamente digas: "Ah, mira qué bien, que", eh, y y no porque te lo reconozca, sino que tú te des cuenta de que ves que se viste como tú?
Em, pues es que es mu mucha gente a mi alrededor se viste como yo, pero no creo que sea por mí, ¿sabes?
Ujú. Entiendo. Ahora, si tuvieras una prenda, eh, de vestir, que pudieras decir: "Es que esto es icónico de la película de Lindsay Lohan o de la película de Crepúsculo o de Manos de tijeras", ¿tienes algo que pueda decir, es que esto es porque es una remembranza a esta película?
Ujú. <chuckles> Em, no como película, pero creo que sí tengo como alguna prenda icónica, eh, para mí, <chuckles> mínimo, tal vez para nadie más. Yo uso mucha, ah, mm, mercancía como de bandas o festivales, e es como lo que más uso para vestirme, la verdad. Y, de hecho, creo que es justo por esto, porque tienen como estampados tipo el que trae Lindsay Lohan en esa película. <chuckles> Y tengo uno de un festival que me gustaba mucho y era muy icónico y ya no existe. Entonces, pues se hace como más especial, ¿no?, porque el el el festival ya no existe y es como ahora, como que la traigo puesta y dicen: "¡Ah, sí alcanzaste a ir!", como que ajá. Se llamaba Vans Warped Tour.
Ujú. Sí. Claro. Claro. ¿Cuál es ese festival? Okey. Y cuéntame, si tú quieres comprar, adquirir una pieza similar a las r a la ropa o a la vestimenta que te ha inspirado para vestirte, ¿a dónde acudes?
Fíjate que de hecho en eso sí he llegado a ser clavada, como que me gusta mucho algo que hay que veo una en una película, y existe una página en Internet que te da un breakdown de lo que traen puesto exactamente, así de que lo investigan y y t y y te dan un, o sea, te dicen de dónde es cada prenda. A a veces son prendas carísimas, ¿no?
Ajá. Sí. Mira. Sí. Sí, claro, claro.
Pero, pues, ha habido veces que sí que sí puedes conseguirlo o conseguir algo muy similar. Yo compro mucha de mi ropa en la paca o baz o bazares como online, como ya preseleccionados. Y siento que de pues, es como ya el estilo que que me gusta, los que sigo, obviamente. Pero prendas específicas, pues, sí he hecho por pedirla por Internet o algo así.
Claro, claro, claro. Ujú. Ujú. Sí, porque de esa manera eh puedes comprar algo, cosas verdaderamente vintage, ¿no?, de segunda mano también, ¿no?
Ajá. Sí, también eso es es es de que más real, pues, o sea, también como esta esta, mm que mencionábamos de Edward Manos de Tijeras
Ujú.
hace poquito compramos una igualita, de verdad parece parece de la película, y la compra la encontramos en la paca.
¿Una chamarra?
Ajá.
Como la de Edward.
Sí.
¿La puedes describir?
Pues es de piel, eh, súper pegadita, y tiene justo estas como muchas partes con muchos broches y y y se ve viejita, la verdad que se ve viejita, se ve o se ve ochentera, está superlinda, súper, superlinda.
Okey. Ujú. Mm. Porque seguramente ha de ser ochentera, ¿verdad?
Sí, seguramente sí es, ajá. N no, de hecho, no recuerdo la marca, pero creo que la vimos y dijimos ah, es una buena marca.
Claro, claro. <chuckles> Ya se le borró la marca, <chuckles> ¿no? Oye, y hablando de presupuestos, eh, ¿cuánto inviertes en tu outfit, en en tu vestimenta q de de, y que dices: "Es que, eh, la inspiración que tuve"?, volviendo a la pregunta inicial, eh: "la inspiración que tuve de cierta película d s de cierta serie", ¿cuánto presupuesto destinas para adquirir prendas de esa índole?
<chuckles> N ah, no tanto, la verdad. Quisiera, o sea, si tuviera más, la verdad que <chuckles> me volvería loca. Qué bueno que no tengo más, porque creo que sí gastaría muy tontamente en esas cosas
¿De verdad?
Sí. <chuckles> La la verdad que sí, como que por conseguir una prenda, yo creo que sí gastaría vario dinero, pero, pues, no lo tengo, entonces no lo hago, pero, pues, yo creo que he gastado como unos, mm, hasta 3000 pesos, como en una chamarra, así que quiero mucho de de algo que vi en la tele. Pero, pues, no se me hace mucho dinero, la verdad. O sea, no es poquito, pero no es mucho tampoco.
Sí. Sí. Ahora, ¿has descubierto alguna prenda, alguna marca o tienda gracias a esta inspiración que tienes de vestirte de acuerdo a alguna película?
Sí. Sí, definitivamente. Te digo que existe esa esa página web donde puedes encontrarlo, pero siento que a mí ya me salen en todos lados, de que no no no me tengo que meter a la página web para ver esas cosas, como que la gente sube screenshots y así a T a Twitter, y como que sí estoy muy en ese lado de Twitter, porque sí me salen muchas cosas así. Como de que una foto de que: "¡Ah, miren, este suéter que salía en esta escena de esta serie, em, pusieron que es de aquí y no sé qué". Y sí me sale bastante eso, ¿eh?
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. ¿Y tienes alguna anécdota divertida o de desastre e e encontrando esas marcas o esas tiendas?
<chuckles> Em, no encontrándolas, pero sí tengo una de de chiquita que me intenté vestir justo como como estas películas le entre Lindsay Lohan y Avril Lavigne, y me tomé unas fotos y mi mamá, o sea, porque Avril Lavigne ya usaba co se vestía como Lindsay Lohan, pero le agregaba una corbata.
Sí. Sí. Ujú. Ah, mira.
Ajá. Y me tomé unas fotos y y mi mamá como que las vio en la compu o algo así, creo que me las tomé, pues que en la compu familiar, algo así, yo creo, porque estaba chiquita ni tenía aparatos, y las vio y se enojó muchísimo de que: "¿Por qué te pones una corbata? ¿Quieres vestirte como hombre? No sé qué". Y yo de que: "No mamá, quiero ser Avril Lavigne". De que: <chuckles> "No es por hombre, es por punk". <chuckles>
Sí. <laughs> Y dime, para ir ya cerrando, ¿algún consejo que le quisieras dar a alguna persona que tiene una inspiración y que no se atreve a vestirse conforme a algún personaje de alguna película? ¿Qué le dirías?
Sí, yo creo que está está padre hacerlo, porque mira, uno tiene que pensar que esos personajes están construidos sobre sobre gente como nosotros, pues. O sea, no porque lo veas en la tele, es de que: "Ay no, ya está muy choteado". No, o sea, no pues no te debe de importar eso. Y también como en el momento de obtener prendas
Sí.
pues si tienes el dinero, pues qué padre, y te digo, hay muchas maneras de investigar qué trae puesto la gente. Pero si no lo tienes, la verdad e es que sí, todo lo puedes conseguir con un presupuesto bajo, si si vas y lo buscas, y en la página probablemente está todo, y también ayuda al medio ambiente un poco de que no ser tan consumista. <chuckles> Y, pues, o sea, se puede lo se puede lograr con un buen presupuesto, como que no no desanimarse como de, no, lo o sea, a veces lo buscas y son marcas, pues acá, carísimas, o sea, muchas veces se se puede ver sencillo, pero, pues no lo son, ¿no? Porque se es la tele ultimadamente. Pero lo puedes lograr encontrar cosas muy parecidas qu que se ajusten a tu presupuesto.
Ujú. Sí. Claro. Sí, seguro. Claro. Sí. Entonces, ¿le recomendarías a las personas que siguieran el instinto o que no lo hicieran?
Sí ah, si te gusta algo, ¿por qué no? Recréalo, em, es la única manera de encontrar qué te gusta realmente, prueba y error.
Claro. Pues, la verdad que muchas gracias. Fue muy divertida toda la información que me diste. Eh, pues ojalá que algún día sí tengas muchos recursos y que tengas pues que tengas dominio propio para no acabártelo en ropa.
<chuckles> <chuckles> Sí, no, ajá, también pa también si no pasa, está bien, ¿sabes? De que Pero bueno, estaría divertido. Gracias.
Claro. Al contrario, gracias a ti por estos consejos y todos estos comentarios que seguramente van a enriquecer a otras personas. Hasta luego.
Hasta luego, bye.